Я вот, честно, не знаю, как вот отказаться в своей жизни от нездоровых блюд. Вот особенно в семейных праздниках, семейных застольях, ужине семейном. Когда я вот прихожу к своим близким, родственникам, они, конечно, вот накрывают стол. Всё, мы сидим, и там обычно вот не бывает такой здоровой, вот лёгкой пищи. Вот обычно там всё такое жареное, либо вот салаты с большим добавлением майонеза и вот жирных ингредиентов разных. И это прям вот, э, как-то слишком жирными. А бывает, да, могу какой-то вот ужин поесть немного жирной пищи. Но когда весь, все ужин состоит из этого, ну, это прям просто, да, организму тяжело. И потом даже уснуть бывает практически нереально. А вот сложно как-то сказать да, вот сложно как-то сказать ещё родным, близким, что нет, и отказаться, потому что они там старались всё-таки, готовили. И вот хотелось бы как-то вот, э, научиться тактично и уверенно вот сказать "нет". Как-то вот как-то культурно, вежливо, чтобы вроде бы и не есть жирную пищу, но вроде бы и не обидеть родных людей и вот родственников. Как вот можно вот к этому вопросу подойти? Вот как-нибудь, может быть, есть какие-то такие советы, вот, или что я могу сказать им вообще?
Мгм. Да. Да. Конечно, да. Тяжеловато. Конечно, конечно. Э, это такая проблема, которая кажется, возможно, несерьёзной, но на самом деле имеет очень большой вес в твоей жизни, да? То есть, э, ты выбрал другое питание, ты уже всё для себя решил. Но традиции, э, то, как принято в твоей семье, то, что многие могут почувствовать себя, м, неприятно, да, бабушки, например, когда ты отказываешься, для них это вообще, э, сродни худшему, что они могли услышать, что их внучок не будет кушать вот эту вот, м, зажаренную на 2 литрах масле картошечку. Вот.
Мгм. Да. Конечно. Конечно, да.
Мгм. Я тебя понимаю, да, э, вот. Но тут, э, конечно же, тебе надо опять же ж выбрать, э, кто для тебя главнее. То есть и в хорошем случае ты должен выбирать себя. То есть свои убеждения, свои, э, как бы цели. Вот тогда ты будешь чувствовать себя полноценно. Давай чуть-чуть покопаемся в этой проблеме.
Мгм. Ага. Конечно.
Вот как ты вообще пришёл к этому? Почему ты хочешь отказаться? Какова причина? Лишний вес, э, самочувствие? Что происходит сейчас с тобой?
Да я понял, что в моей жизни как-то слишком уж много жирной пищи. Настолько много, что я её просто переедаю, и я и быстро вес набираю, конечно. Да и просто вот становится тяжело от такого объёма жирной пищи. И вот хотелось бы, да, просто его у у уба убрать как можно больше либо вообще убрать из жизни вот жирную пищу, чтобы вот и лёгкость чувствовать, и для здоровья чтобы было полезно. Да и так гораздо легче себя как-то в форме просто поддерживать.
Мгм. Хорошие цели.
Да, я вот не рассчитываю, может быть, полностью навсегда избавиться от жирной пищи, но хотя бы очень сильно сократить её я бы хотел.
Слушай, это вообще даже как будто уже хорошая техника. Ты можешь, э э, с теми, кто пытается тебя как бы вернуть в это в эти плохие привычки, сказать, что ты временно экспериментируешь. Сказать, что я сейчас вот на этом отрезке, там, в месяц стараюсь, э, попробовать есть полегче. То есть это такой вот эксперимент. Ты таким образом снимаешь как бы ответственность, э, с того, что они невкусно приготовили или что-то сделали, да? Это вот ты озвучил, что вот у тебя такое вот сейчас вот, э, предрасположенность как бы к другой пище. Ты хочешь посмотреть, как твой организм отреагирует. Вот. И как будто бы им уже здесь нечего противопоставить, потому что ты уже всё решил. Как бы ты вот сейчас вот, допустим, ешь по-другому и всё. Они уже странно будет, если они снова будут пытаться положить тебе там какой-то, э, там, очень жареный, пережаренный фарш, да, с которого течёт масло, как бы ты ск ну, на крайний случай можно сказать: "Ну, слушай, я же уже сказал, что сейчас, вот сегодня я буду есть салатик там и рис, э, там и всё такое". Как думаешь, сработает?
Мгм. Да. Ага. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, м, не знаю, сработает или нет, но просто всё равно тогда обиженные лица семьи видеть, да и будут аргументы наподобие, что вот мы уже приготовили, вот давай сегодня поешь, а вот завтра будешь уже сидеть на своих диетах. Вот. Хотя завтра, я знаю, и в следующие разы всё равно всё будет повторяться из раза раз. Так что вот таким словам вот доверять вот далеко не стоит. Ну и тоже видеть расстроенные лица р родителей и родни, которые старались, готовили, тоже тяжеловато как-то.
Мгм. Ну, ты можешь, э, сказать вместо там это вредно да, ты можешь сказать: "Сегодня я ради своего там настроения, ради здоровья, пожалуй, выберу салатик. Обожаю, как ты готовишь салаты". То есть ты и похвалил, и как бы в сторону ушёл от этой еды. То есть ты нь не отказываешься есть с общего стола, да, ты просто как бы выбрал еду менее калорийную, чтобы и никого не обидеть, и соблюсти вот свои пищевые новые привычки. Попробуй, возможно, такую технику. Может, поможет.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ну, в принципе, мне нравится, да, такой вариант. В принципе, так я и не откажусь полностью от еды, которую предлагает, э, моя семья, но и как-то буду придерживаться диеты и не есть вот жирную пищу. Вот это, да, замечательный вариант. А если вот у какие-то просто на праздники, в таком случае что делать? Потому что там, конечно, всё равно будут аргументы, что щас праздник. На праздник всё-таки надо вот поесть той или иной вид вредной пищи.
Ну, тогда надо как будто бы, возможно, просто ограничить порцию ту, которую ты готов съесть. То есть ты, допустим, берёшь вот, э, очень много этой еды, так, как принято в твоей семье, да? С этим уже ничего не поделать. Кушаешь, э, допустим, 30 % от этих, там, запеканок каких-то, да? И, э, оставляешь на тарелке. Вот. Это не самый лучший выход, наверно. Но в то же время как бы ты употребил так, чтобы не выйти за калораж, нужный тебе за день. И все довольны. И, скорее всего, в так как праздники- это обычно, м, очень много всего происходит вокруг, э, скорее всего, никто и не заметит, что ты как бы, э, н решил не есть всё. Ну, всякое бывает. А потом можно, допустим, даже если бывает, бабушки пристают, там, что ты вот употребил слишком мало, э, сказать: "Ой, знаешь, там, я, м, давай я домой возьму, да, там, э, положи мне". Вот даже не обязательно это дома есть. Просто чтоб бабушке было приятно, там. Э, покормить, может, друга какого-нибудь, да? А, там, сказать что-то, там, не знаю: "Перед того, как прийти на праздник, я уже покушал как-то. Вот обожаю твою запеканку, но не готов сейчас кушать. Даже не получу удовольствия, извини". И таким образом, как бы вот бабушка увидит, что ты аж хочешь домой забрать, а при этом как бы ты опять же с э, соблюдаешь свои привычки, и, э, всё проходит хорошо. Как думаешь?
Мгм. Да. Ага. Мгм. Да. М-да. Мгм. М-да. Мгм. Конечно. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Ну, думаю, да, это хороший вариант. Вот. Ну да, нужно, конечно, скармливать кому-то, потому что просто приходить и выкидывать это, ну, просто вот даже вот это было бы жал жалко очень сильно. А так, ну да, вот, конечно, ощущение вот от того, что постоянно так предлагают плохое. И это какая-то уже традиция вот семейная, наверное, происходит, что вот стараются как можно накормить сытнее, и всегда такая жирная пища. Вот, да и трудно бывает вот сказать, чтоб просто приготовили легкую пищу. Бывает, редко ее на столе вот даже увидишь. И вот эта проблема вот в наше время вот, потому что, конечно, пытаются накормить, но не заботятся о том, что вот это может подкосить здоровье как-то. И вот с весом лишним ходить тоже не хочется.
Ты можешь ещё, э, сослаться на чужой авторитет.
Мгм.
Смотри, ты берёшь, говоришь, допустим, э, что тебе или тренер в спортзале, или врач сказали, что ради твоего здоровья ты сейчас должен поесть больше еды, в которой содержится клетчатка. Это овощи и фрукты, да? Ты можешь сказать, что у тебя там проблемы с холестерином, а сейчас почти у всех проблемы с холестерином, если это не активный образ жизни, сидячий какой-то, да, компьютерная работа и так далее. Вот. И таким образом, твоим родственникам придётся уже работать с тем, что тебе врач как будто или тренер советует плохое. Но, скорее всего, так не будет происходить, потому что все уважают врачей. М, твоё здоровье тоже для твоих родственников важная вещь. Вот. Они тебя любят, и поэтому таким образом можно как бы, э, точно уходить от вот этой вот ответственности. То есть это не ты отказываешься от вот этого блюда на 3000 калорий в одной тарелке, а тебе врач сказал, что сейчас тебе надо, чтобы наладилось самочувствие, есть другое. Вот. И это может тоже победить некой некие вот эти предрассудки, плохие, э, впечатления, плохие эмоции твоих родственников. И потому что они, естественно, хотят, чтоб ты был здоров.
Да. Да. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Конечно. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Ну, конечно, да. Да, это очень хороший, да, вариант. Э, ну да. Приходится вот тогда будет играть вот в такие игры в кошки-мышки. Кто кого перехитрит, заставят ли они меня съесть, либо я смогу настоять на том, чтобы вот не есть это. Ну да, конечно, жалко, что в наше время вот сложно как-то обычными словами сказать, что нет, не хочу. И чтоб тя вот с первого раза услышали и не были потом вот эти вопросы. Вот, да. Поэтому вот сложно, конечно, но приходится этими выкручиваться. И при этом там замечательное.
Понимаю, понимаю, да. Это непросто, да. Но вот тут вот, э, когда ты работаешь с тем, что это родственники, всегда появляются такие моменты, где, э, надо не обидеть, э, хочется быть хорошим для всех. И, ну, к сожалению, в некоторых случаях, возможно, если кто-то будет очень сильно на тебя давить, возможно, придётся даже в какие-то моменты всё-таки ссориться или как-то отстаивать свою точку зрения. Потому что тут вопрос ведь правда о твоём здоровье. Тут вопрос ведь правда о твоих, э, целях. То есть если ты, э, как бы, вот придя на чьё-то день рождения, объешься там, ты же ещё будешь несколько дней сам вот последующих дней в плохом настроении ходить, что ты не соблюдал диету, что это тебя вот так вот заставили. То есть это было не твоё желание, а общее желание. И ты должен понимать эти вещи, когда ты стараешься что-то поменять. То есть если взять альтернативу из, э, того, как, э, лечатся люди, допустим, от наркомании, им вообще запрещается в определённый момент общаться с людьми, которые могут как-то вот так на них влиять: предложить им выпивку, предложить им какие-то вещества. Тут, возможно, тоже стоит снизить количество посещаемых тобой праздников, допустим, чтобы просто было меньше искушения, меньше вот этих вот, э, блюд, которые тебя заставляют съесть.
Да. Мгм. Конечно. Ну да. Та да. Конечно. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Ну, в принципе, да. Вот замечательные варианты. Я у хорошими твоими советами буду вот щас, а, меньше чуть ходить на такие праздники, да и просто если буду ходить, то как-то буду следить за тем, что есть. Да и уже есть как оправдываться. Так что большое те спасибо.
Желаю тебе сил и понимания от твоих близких.